إيه اللي بيحفزِك إن أنتِ تستمري كده يعني تتعلمي حاجات كده كتير، حتى لو أنتِ في الدراسة يعني سواء في الدراسة أو خلصتِ حتى الدراسة بتاعتِك، آآ، إيه اللي بيخليكِ تتحفزي، تستمري، تتعلمي على طول؟
إمم. إمم. بُصّي، هو أنا فعلًا لسّة على فكرة بادرس ف آآ أنا يعني أنا فعلًا دايمًا باكون متحفزة إن أنا أتعلم حاجات كتير أوي، سواء بقى في الحياة أو في الدراسة بس يعني في الدراسة باحب كده أحس إن أنا إيه، اتثقفت في اللي أنا باتعلمه فاهمة مش إنه بادرس وخلاص مش مجرد مادة لأ بصراحة يعني، آآ باحب يكون عندي معلومات عامة فكرة عامة حتى لو بسيطة صغيرة خالص يعني مش لازم تكون حاجات كتير ومعلومات كتير وكده إمم.
كويس. آه. حلو، يعني معنى كده إن أنتِ بتحبي القراية كمان عمومًا يعني.
آآ، نوعًا ما، يعني باحب أقرا في الم في المواضيع اللي أنا آآ يعني عندي حماس أعرف عنّها، يعني مثلًا عن الأحياء عن إيه تاني، أ أ اللغات مثلًا باحب أقرا عن الإنجليزي أشوف كلمات جات منين نطق الكلمات الجديدة، من كل آه يعني.
إمم. تمام. حلو أوي، طَب طَب أنتِ بتستخدمي بقى ال آآ يعني أنتِ لمّا بتحبي تتعلمي حاجة من خلال إيه بت بتحبي أوي إنِك تتعلميها، من خلال ال آآ كورسات والّا آآ فيديوهات، والّا إيه بالضبط؟
إمم. بُصّي هو أنا بصراحة يعني ب يعني بادوّر في كذا حاجة ومعظمهم ب يعني بأمانة شبابي شوية بحيث تبقى م حاجات مختصَرة كده و ومفيدة برضه فاهمة؟ يعني مثلًا Youtube ،Tiktok أو مثلًا باسأل باسأل بقى الAI مثلًا Gemini وChatGPT وكده بيجمّعوا لي مثلًا معلومات من كل الwebsites اللي أنا عاوزاها إنه بادّيهم الأمر ف يجيب لي المعلومة من كذا website مثلًا و و وكذا مصدر ويجيب لي link المصدر كمان فأنا ما أقعُدش أدوّر كتير بقى ألاقي المعلومة بمصدرها.
آه. أيوه. إمم. جميل. اهم. حلو أوي. ي آه، دي حاجة جميل حاجة جميلة أوي دي، يعني أنتِ الحاجات دي آآ ذكاء اصطناعي بقى بتستخدميه في في إنِك تتعلّمي حاجات كتير وفعلًا بي بتوصَلي للمرحلة إن أنتِ بتستفيدي فعلًا من كل الحاجات اللي بت بتسألي عليها دي؟
بالضبط. بالضبط، ده حقيقي، يعني أنا فعلًا بيساعدني كتير وكاد يكون ده أصلًا واحد من المحفّزات اللي بتخلّيني إيه، حابّة أتعلّم لإنه التعليم سهل جدًا أو بقى سهل جدًا يعني مش محتاجة بقى أقعُد أجيب كُتب ومش عارفة كُتب من المكتبة إيه، وأبحاث من فين، وه يعني حاجات زمان دي كلّها خلاص، كلّه موجود على النت.
إمم. طبعًا. اهم. آه، شكلِك كده ما بتحبّيش ال نظام الكُتب بقى وحاجات زمان دي والورق بقى والكلام دوّة فأنتِ <chuckles> بتستسهلي <laughs> يعني إمم.
أيوه <laughs> بالضبط كده، كلّه موجود على النت فخلاص يعني الموضوع بالنسبة لي سهل وسهل لأي حد إن هو يتعلّم أي حاجة، فما بقيتش ألاقي صعوبة في البحث مثلًا يعني آآ، لو مش لاقية حاجة على آآ بحث Google باشوف مثلًا على الYoutube ممكن يكون حد متكلّم عنها آآ، باسأل بقى الزُملا أو الدكاترة كده يعني الموضوع بيكون سهل.
آه. إمم. اهم. جميل أوي، آه، آآ طَب آآ يعني الحاجات اللي أنتِ آآ ب ي بتحبّي تس دايمًا تسألي عليها أو تتعلّميها، مش شرط إنها تكون في مجالِك، يعني أنتِ قُلتِ لي بتحبّي بقى ال مثلًا اللغات آآ و والأحياء وال آآ يعني مش مهم مجالِك بتستفيدي منها ي يعني في حياتِك بإيه يعني؟ يعني حاجة زي مثلًا اللغات مهمّة جدًا، جدًا بت بتستخدميها في حياتِك، طَب حاجة زي الأحياء دي أنتِ بتحبّي مثلًا ال ال الأحياء ليه، يعني بتحبّي ت تعرفي عنها إيه؟
إمم. إمم، صحيح والأحياء، إمم. فعلًا. إمم. بُصّي آآ هو أنا باحب أعرف عنها بشكل عام يعني كمعلومة عامة لإن هي أصلًا كانت لغتي المفضلة آآ آآ sorry مادتي المفضّلة وأنا صغيّرة، يعني من أول ما عرفت إن في علوم وفي جزء العلوم ده في بيكون جزء خاص بالأحياء، يعني بيبقى يعني في ابتدائي، بيبقى في ابتدائي والّا إعدادي؟ أيًا كان يعني، مل بتكُون مادة اسمها علوم فمتقسّمة كيميا وفيزيا وأحياء، لمّا كبِرنا دخَلنا الثانوي بقِت ك كيميا وفيزيا وأحياء ل كل يعني م بقى كل حاجة لوحدها، فكانت الأحياء دايمًا هي المفضّلة بالنسبة لي بصراحة، إنه بتتكلّم عن طبيعة الإنسان وال و ويعني حاجات حاجات قد تكون عِلمية أكتر.
اهم. إمم. تمام، إمم. أيًا كان. إمم. إمم إنِك آه. الأحياء عمومًا على وجه الأرض يعني أي أي أي كائن حي يعني سواء بقى إنسان أو حيوان أو نبات بتحبّي أنتِ ت تقري في الحاجات دي يعني.
آه يعني بالضبط. آه، حقيقي آه، ف ده بجد آه، بس أنا حاليًا دلوقتي بقيت مشغولة في الجامعة أكتر فما بقيتش عارفة أدّي يعني قد تكون دي هوايتي أساسًا فما بقيتش عارفة أدّيها وقتها بصراحة لإنه دي فترة إمتحانات فأنا دلوقتي مركّزة على الإمتحانات أكتر عشان خاطر أعدّي منها عشان خاطر يبقى عندي وقت بقى للي أنا باحبّه. آه، حاليًا آه، حاليًا أنا في دراسة الجامعة فعلًا.
إمم، إمم. إمم. آه. جميل. <laughs> اللي هي اللي هي الدراسة بقى العادية في الجامعة يعني، آه. طَب أنتِ لمّا ب ب بتيجي تتعلّمي حاجة كده بتحبّي تشرِكي مثلًا حد معاكِ فيها والّا بتحبّي ت كده تاخدي رُكن وتقعُدي لوحدِك كده آآ آآ تتعلّمي الحاجة دي م يعني ممكن تسألي مثلًا حد فيها أو بتشاركي مثلًا حد من أصحابِك مثلًا معاكِ؟
إمم. آه، بُصّي، أنا بأحب الأول أبدأ لوحدي، آخُد فكرة عن اللي باعمله، عن اللي بافهمه، عايزة أتعلَّمه، أو كده. ويبقى عندي خلفية كافية و و و ومرجعية و ومصادر ومعلومات، بحيث لمَّا أتكلَّم مع حد، ومثلًا ييجي يشرح لي حاجة، أو حد يسألني عن حاجة، آآ، ه هاشرحها له أو كده، يكون عندي معلومات كفاية. لكن مش من أول ما أبدأ كده، أحِب أشارك مع حد. يعني بأحِس إنه بأحِس إن أنا مش جاهزة، إن أنا أخُش في مُشاركة.
امم. آه. امم. آه، فهمتِك آه. أيوه، أيوه.
فباحب أبدأها كده فردي يعني، وبعد كده بقى نبتدي المشاركة، لمّا يكون في معلومات تتشارك وأفكار إنها تتشارك.
امم. أيوه، بالضبط كده. لمَّا يكون في معلومات تتشارك، يعني أنتِ في مثلًا موضوعات بتلاقيها إن هي كبيرة شوية، آآ، عليكي إنِك أنتِ تستوعبيها يعني؟ أو بيبقى فيها يعني، حاجات آآ، رخمة شوية، زي ما بيتقال يعني إنها بتبقى رخمة وصعبة شوية. فممكن تشركي فيها حد مثلًا من زمايلِك، أو من آآ، أو دكاترة مثلًا في الجامعة، تسأليهم عليها. ممكن تستخدمي الطريقة دي في ال في في المعرفة يعني؟
امم. امم. صحيح. أنا عادةً فعلًا باعمل كده باسأل صحابي يعني حتى من كام يوم كده كنت واقفة في كام حاجة، م يعني بعيدًا عن البحاث البحوثات والحاجات اللي أنا باعملها، فكان حاجة في الدراسة عادي في منهجي ما كنتش فاهمة مسألة إنه إزاي بتتحل، فسألت حد من صحابي واتفقنا على معاد هنبقى نت نتكلم فيه عشان خاطر يعني تشرح لي ال المسألة دي تتحل إزاي والقوانين وكده، فأنا فعلًا باحب أشارك آمم آآ يعني الصعوبات اللي أنا باشوف باواجهها عشان خاطر إيه، اللي أنا هاتعلمه وال واللي هيشرح لي سواء بقى حد من زمايلي أو الدكتور يعني خاصةً زمايلي، هيتعلموا برضه معايا إزاي إزاي الحوار ده بيمشي، فالمعلومة تثبَت معاهم أكتر فكده الخير هيّعُم على الجميع عليّا وعلى اللي بيشرح لي وطبعًا دكاترتي، آه الدكاترة بقى هياخدوا مثلًا فكرة كويسة إنه طلاب مُجتهدَة فعلًا ودي يعني فعلًا بنت مُجتهدَة وبتدوّر وبتسأل فكل ده يعني
آه. إمم. أيوه. حلو جدًا. اهم. آآ إمم. أيوه أيوه. إمم. أكيد أكيد صح. آه يعني أنتِ تبقى سلاح ذو حدين يعني، كده <chuckles> اللي فيها إن أنتِ بتعرفي معلومات وبتخليهم يحسوا إن أنتِ بقى إنسانة يعني بقى إيه يعني، آآ متطلعة بقى وعندها كم كبير من المعرفة والكلام ده فده بيديكِ برضه تُقل أكيد عند الدكاترة يعني صح كده؟ <chuckles>
آه بالضبط. <laughs> فعلًا ده حقيقي وبيحصل. <chuckles>
آه أكيد، طيب طيب ب بتشوفي إن الإنترنت بقى بيساعدِك أوي في التعلم يعني غير بقى الchat gpt والGemini وكده وGemini أنتِ بتشوفي إن ال آآ في حاجات تانية بتساعدك إن أنتِ برضه تتعلمي آآ أكتر يعني؟ والّا هم دول الأساس عندِك؟
آه و وGemini آه فعلًا. آآ بُصّي، هُم جزء كبير بصراحة، بس هُم مش الأساس آآ أنا عادةً باركز على الناس اللي بتشرح على اليوتيوب في قنوات تعليمية تعليمية بجد على اليوتيوب. يعني مثلًا بُصّي، أنا قُلت لِك باحب أتعلم عن اللغات، فأنا جات فترة عليا عايزة أتعلم ألماني، فكان في قناة على اليوتيوب آآ لو لشاب مصري بيشرح الألماني بمنتهى البساطة والقوانين والقواعد، يعني كل الحاجات كل حاجة واضحة ومشروحة بسيطة، وكمان عنده قناة على التليجرام فيها بقى الpdfات اللي هو بيشرح منها وفيها آآ تدريبات نحلها بعد كل فيديو كده يعني، فبصراحة الموضوع كان حلو.
امم. آه. تمام. آه يعني ده يغنيكِ خالص عن إنِك تاخدي كورس وتدفعي فيه فلوس يعني، ده آآ جايب لِك كل حاجة آآ صور وتمرينات وكل حاجة، بتشوفي النوع ده من ال من التعلم يعني بيفيد؟
صراحةً آه. آه آه. م ما هو بصراحة فادني كتير وأنا لو كنت كمّلت وقتها يعني ك كان زماني آآ يعني عندي حصيلة ألماني كويسة، بس أنا يعني حصل لي كذا ظرف فما ما قدرتش أكمل إن أنا يعني أستمر في ش في مشاهدة الفيديوهات دي. امم.
امم. آه. طب قولي لي أ أ أن أنتِ يعني بالنسبة لِك اشمعنى اختارتِ ال ال ال الألماني بالذات؟ هل أنتِ حاسة إنِك أنتِ ممكن تستخدميه بعدين في شغلِك مثلًا والّا والّا أنتِ حواليكِ ناس بتتكلم ألماني فعايزة تتعاملي معاهم باللغة دي إيه اللي دفعِك إنِك تتعلمي ألماني؟
بُصِي، الألماني أصلًا آآ لغة حلوة أوي أوي أوي. والناس اللي بتقول عليها صعبة بصراحة ناس ما يعرفوهاش وما يفهموهاش. لأ، sorry بقى <chuckles> بس أحسن الألماني بقى، تمام.
همم. آه، فعلًا. بيقولوا فعلًا عليها صعبة جدًا، عشان كده أنا سألتِك آه.
فعلًا في ناس بتقول كده بس أنا مش فاهمة ليه حقيقي! أنا لمّا يعني خدت ن فكرة عامة عن الموضوع لقيت الموضوع سهل. هو بس محتاج ناس بتشرح كويس، وناس بتركز في الشرح، وبت وبتتمرن، وبتمارس على طول اللغة اللي هي بتتعلمها. فهو موضوع سهل. آآ، أنا عايزة أتعلمه ليه بقى، عشان خاطر أنا عايزة أتكلم ألماني أساسًا، يعني عايزة ده تكون حاجة في الCV بتاعي، وف آآ يعني ف في مهاراتي إن أنا باتكلم ألماني وباتكلمه بشكل كويس وب إيه، Fluent آآ بطلاقة، بطلاقة، أنا عايزة أتكلم ألماني بطلاقة، تمام. وكمان أنا بصراحة نفسي أروح زيارة ألمانيا فعايزة أروح كده أكون فاهمة الدنيا، ما أحسش بقى إني غريبة، أيوه.
امم. تمام يعني آه. الله، ب بطلاقة يعني آه. <laughs> آه، امم. أيوه قلتِ لي بقى، هو ده. <chuckles> هو ده أنتِ عايزة تسافري ألمانيا أكيد، صح؟ <chuckles>
<laughs> بالضبط كده، بالضبط. فده مُحفز جميل بصراحة يعني.
فأنتِ آه، أنتِ شايفة إن ألمانيا هتفتح لِك فرص مثلًا شغل أحسن و ويعني هيبقى مكان مفتوح أكتر مثلًا من البلد اللي أنتِ فيها في مجال العمل يعني؟
آآ بصراحة آه يعني كتير، لأنه أصلًا يعني ألمانيا معروفة بصناعاتها وبشركاتها وكده، ف بس طبعًا أهم حاجة فيها اللغة، فحبيت إني أركز شوية على اللغة بس لقيت إنه الموضوع لسّا بدري إن أنا انتقل لألمانيا أو يعني الدنيا تمشي كده، ف يعني وقفت شوية مع حدوث يعني كام سبب كده وكام ظرف، فقُلت خلاص ما فيش مشكلة يبقى مش وقتها دلوقتي فعلًا وكل حاجة هتيجي في ميعادها يعني، ف بس هارجع أكمل بصراحة لأنه أصلًا أنا باحب اللغة سواء بقى هاروح ألمانيا أو مش هاروح أنا عجباني جدًا اللغة يعني، وأصلًا باحب فكرة إن أنا آآ عندي لغات مختلفة يعني أنا أصلًا يعني باتكلم لُّغتين كمان في لغة البلد اللي عايشة فيها عايزة اتعلمها لسّة، بالإضافة للعربي فالموضوع بالنسبة لي حلو يعني باحب حوار اللغات ده
إمم. إمم. آه. أها. أيوه. طَب طب حلو أوي ده جميل طبعًا إمم حلو جدًا. طبَ أنتِ متمسكة لسّة برضه بالعربي أوي ويعني آآ شايفاكِ بتتكلمي بطلاقة العربي، ومع إنك مثلًا عايشة في بلد تانية وبرضه عايزة تتعلمي لغة تانية، يعني أنتِ شايفة الجمع بين اللغات حاجة مفيدة ليكِ؟
إمم. لأ بصراحة آه، يعني حاجة حاجة جميلة جدًا إنه، آآ أيوه أنا لغتي مثلًا الأُم آه عربي بس أنا مثلًا باتكلّم الEnglish، وTurkish و تركي وكمان باتعلّم البرتغالي، أنا حاليًا في البرتغال ف عايزة أتعلّم برتغالي، اتعلّمت شوية بس يعني آه، الدنيا صعبة شوية فيه، بالنسبة لي البرتغالي أصعب من الألماني على فكرة. <chuckles>
امم. امم. حلو جدًا، آه. يا خبر! صعب شوية عن الألماني؟
آه رغم مثلًا إنه باسمع ال البرتغالي في الشارع كتير، بس أنا مش مش عارفة بصراحة يعني أجمّعه أوي أو أجمّعه بسهولة، شايفة الألماني أسهل.
إيه؟ امم. ت آه. كويس، هو طَب أنتِ قُلتِ لي إن على موضوع الألماني برضه يعني، بمناسبة الألماني قُلتِ لي هناك على الشركات والكلام ده، هل مثلًا ما فيش آمم يعني لغة تانية تعوّض إنك أنتِ، آآ تستغني عن الألماني وأنتِ تشتغلي في شركة هناك، عندهم الألماني بس اللي بيشتغلوا بيه، والّا ممكن برضو English كمان؟
امم. امم. لأ، هو بيطلبوا لغات تانية فعلًا آآ في ألمانيا بس لازم يكون معاها الألماني، عشان خاطر هو لغة تواصُل، يعني دي حاجة، ويعني حاجة عامة للبلد بس حاجة بقى شخصيّة بالنسبة لي أنا، بُصّي، أنا عايزة يكون معايا اللغة عشان أعرف أفهَم الناس اللي حواليّا، في مثل بيقول أنا مش عارفاه بالضبط، بس إذا عرفت لغة قوم آمنت شرّهم أو مكرهم حاجة شبَه كده، فأنا حابّة بصراحة إن أنا أفهَم الناس اللي حواليّا بيقولوا إيه، أعرف أرُد، أعرف أجيب حقّي، أعرف أتكلّم، يعني ما أبقاش ما أبقاش خايفة أتكلّم أخش في موقِف أو أتعامل مع حد بس خاطر أنا ما عنديش لغة كفاية، إنه
امم. امم. امم. آه. أيوه صح، صح فعلًا، آه. جميل، جميل جدًا، ف فاكرة وجهة نظر تُحترم يعني جميلة جدًا، جدًا. طَب إفرضي دخلتِ في حاجة بقى من اللي أنتِ بتتعلّميها دي، وحسّيتِ إن أنت يعني أخفقتِ فيها أو آمم، يعني ما ما خدتيش القدْر اللي أنتِ عايزاه من التعلُّم يعني، هل بتحاولي ت تقاوحي بقى وت و و تتفرّجي أكتر على حاجات، بتحبّي توصَلي لهدفِك يعني والّا بتزهقي بسرعة؟
امم. امم. بُصّي، بصراحة هو أنا بازهق بسرعة لو كان الموضوع مُمِل والهدف ده هو مُجرّد حاجة إجبارية عليّا مش أنا اللي مختارها، فبازهق بس إن هو باكمِّل بقى غصبٍ عنّي، لكن لو حاجة أنا حابّاها ومختارها، فحتّى لو زهقت هاكمِّل بحُب، وحتّى لو هارجع من الصفر تاني ما عنديش أي مشكلة، لإنّه الحاجة أنا مختارها وحابّاها وأنا عايزة كده أصلًا، فتمام ه هاعمل كده م مش مش هازعل بقى مثلًا إنّي وقفْت أو وقعْت في حاجة أو كده لأ، يعني عادي آمم الت التجديد والتكرار والمحاولة هم اللي هيوصّلوا، يعني ما فيش حد مش كل حاجة بتنجح من أول مرّة بصراحة.
إمم. آه. اهم. جميل أوي. إمم. أكيد صح، عندِك حق. وأكيد طبعًا برضه يعني آآ يعني تأثير ال الناس حواليكِ برضه آآ سواء العيلة أو الأهل يعني وكده وبيحمّسوكِ برضه للتعلُّم ده وده ب ب برضه بيشجّعِك أكتر مش كده؟
إمم. آه، ده حقيقي فعلًا. يعني م آآ حوار بقى ال المسألة اللي مش فاهماها ومكلِّمة صحابي وكده ده أنا أصلًا المسألة دي عملِت لي كده أزمة نفسيّة خالص وقعدت يومين بسببها مُنهارة وحاسّة إنّي مش فاهمة المنهج كُلّه، آه، فلمّا كلِّمت ماما بصراحة يعني قاعدة تشجّعني كتير وإنه آآ "اتحمّلي وفكّري أنتِ جدعة وأنتِ شاطرة، أنتِ بتفهمي ما تقوليش الكلام ده لنَفْسِك." آه.
آه. إمم. يا خبر! كويس أوي، يعني ماما بتشجّعِك وبتحمّسِك.
آه، جدًا بصراحة يعني ما مش مش اللي هو معلش وبتسكت لأ بصراحة هي دايمًا بت بتقول لي كلام يخلّيني أفكّر بإيجابية.
حلو أوي. جميل. جميل أوي، أوي، وأنا اتبسطت أوي بالكلام معاكِ وبجد باشكرِك جدًا وأتمنّى نكمِّل حديثنا تاني.
أكيد هنتكلِّم تاني عشان أنا حقيقي اتبسطت برضه في الكلام معاكِ ومشاركة الحديث، شكرًا ليكِ.
شكرًا.